Eee, ng mb enggak enggak mesti harus jaman dulu sih, tapi misalkan ayahku tuh selalu ngomong kayak gini, eee, kan seharusnya orang itu bla bla bla bla gitu, ya tapi kan kita tidak bisa menyamakan, eee, keadaan si A dan versus si B gitu loh. Bahkan, konflik ini, eee, jujur sampai ke titik di mana aku hampir berantem fisik dengan dengan, eee, ayahku, gitu.
Oke. Heeh heeh. Mhm. Oh, sampai segitunya ya.
Iya. Tapi tapi jujur bukan karena aku marah atau sakit hati, tapi untuk berusaha me menyadarkan nu niatku tuh. Jadi, eee, ey, aku sudah dewasa, aku sudah punya pilihanku sendiri, dan, eee, apa yang, eee, aku menghargai pendapatmu. Tapi, jangan dipaksakan gitu, loh.
Iya. Hmm, oke.
Sebenarnya poinnya tuh aku ingin ingin berusaha untuk, karena sudah sudah apa ya istilahnya, sudah frustasi nih berkali-kali di di, eee, istilahnya digencarkan dengan p eee, apa ya sikap-sikap yang menurutku, eh, gue bukan anak kecil loh, gitu. Gue juga udah ngerti loh, gitu loh. Eee, memang memang orang banyak menilai caranya kurang baik, cuman menurutku terkadang terkadang nih, kita bisa mematikan api dengan api yang lebih besar.
Mhm. <chuckles> Oke, paham sih. Berarti kayak ya berusaha berantem sama ayahnya itu bukan karena ini ya, bukan karena terlihat berani gitu ya, tapi lebih ke arah ingin menyadarkan ayahnya biar mhm, biar ber terbuka. Ah, ke. Syok terapi ya. Nah tapi, eee, terus akhirnya gimana nih? Kan ayah itu berarti kan ada di rumah juga, terus hubungannya bisa membaik tuh gara-gara kamu minta maaf atau mungkin malah ayah nih yang minta maaf sama kamu, Kak?
E bukan karena benci heeh, betul, betul, betul. Iya, betul. Ap ya eee, istilahnya kayak ngasih syok terapi lah gitu. <chuckles> Mhm. Heeh, betul betul betul.